Você levar Não
É, com certeza é. É, não não é legal, né, porque acaba realmente gerando um uma grande ansiedade assim fora, né, eh, a responsabilidade.
E, olha, tudo que você vai acarretando, né, com a sua vida de de não dormir bem, ou com hã, porque uma noite mal dormida ela vai te acarretando várias coisas, né, é o mau humor, é a falta de rendimento, são várias coisas que entram nessa camada, né, são várias camadinhas aí.
É, você tem razão, acaba realmente eu acabo ficando às vezes de mau humor, eh, com falta de disposição, e isso me prejudica também.
Tá, e to muito café no trabalho acaba sendo, né, pra poder aguentar.
É que também eu sei que não faz bem, né, porque se eu tomar também muito café durante o dia eu acabo de noite tendo insônia, isso também não contribui para o meu relaxamento.
<laughs>